Ehm, io per dirti avevo disordine intorno e nei pensieri e ho fatto ordine intorno a me, ehm, e nei pensieri s guarda, la programmazione è una cosa fantastica. Perché poi se tu programmi una cosa, ehm, v e avviene, eh vabbè tu sarai la persona più fiera di te stessa, proprio la persona, uhm, massima con un'autostima che, mhmm, fa paura a chiunque, no, okay; e se invece non ti riesce, tu hai praticamente il percorso scritto dell'errore e quindi potrai non potrai analizzarlo nel dettaglio e non rifarlo. Mai più, mai più, capito, che tu poi la prossima volta che stai compiendo quella decisione ce l'hai scritto davanti la faccia che non devi fare quell'errore, hai capito cosa intendo? Eh, eh, eh, e questa cosa mi fa sorridere a vagli, mi fa vivere gli sbagli con passione tanto quanto i successi, perché so che mi stanno portando a qualcosa di positivo in un certo senso, e non mi stanno lasciando affossato, sai, nelle sabbie mobili del del fallimento, ehm, anzi, è una spinta forte che ti fa fare 10 passi tutti insieme, secondo me, sbagliare
Ah-ah, sì. Mh-mh. Certo, soddisfatto immagino. <chuckles> Sì. Sì. Okay. Ah, vedi? <laughs> Eh sì, sì, ho capito, ho capito. Mh. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Certo. Sì, a bella, s bella motivazione. Mi hai dato sicuramente un buono spunto per ehm, per poterlo fare insomma.
Ah. Mh, mh. S sono contento, sono contento anche perché appunto una volta che tutto è programmato, se non se non hai distrazioni mentre programmi è difficile che se è una cosa a cui tieni, che poi ti distrai nel percorso, no; se sai che 2+2 fa 4, perché non dovresti farlo, non so se mi spiego, capito? E appunto, per quanto mi riguarda questo, ehm, è un modo di gestire le distrazioni durante il percorso sul lungo termine, sul b sul medio e sul breve anche, sul brevissimo.
Mh-mh. Certo. Sì, sì, come no? Ci proverò sicuramente. Mo che mi hai detto questa cosa inizierò a programmarmi pure io tutto. <chuckles>
Provaci. Pro Guarda, provaci, ma usa u cioè non lo so, usa il Google Note perché io ho fatto cartaceo, ehm, a un certo punto, dopo 6 mesi che faccio questa cosa, non so più dove mettere i fogli. Cioè li ho tutti schedulati, sono tutti eh no, sono troppi, troppi. Immagina 3 fogli per giornata, ehm, alcune giornate anche di più, non non si può fare, è troppo. Però è una bella, bella abitudine. Sai, io lo faccio con tutto, con le cose emotive e lavorative. Lo faccio anche con lo sport
Sì. Eh beh, certo immagino cartace Mhmm, beh, certo. Sì. Beh, sicuramente sì. Eh, ma ci credo, infatti la proverò sicuramente. Mi hai dato un ottimo spunto.
Prova, prova, prova. Sì, perché ti aiuta anche a mantenere "sincronizzato", tra virgolette, vita e lavoro. Perché se tu cominci a fare a vedere delle crescite non so, se perché fai sport, no, ti faccio un esempio, ehm, poi vedi che quella disciplina, quella costanza si riversa anche in altro, quella forza mentale, no, ehm, ce l'hai scritto, allora capisci che cioè capisci che è tutto satellitare, che tutto dipende da te, che le scelte insomma dete dettano un po' il il cammino, capito?
Ah, okay. Sì. Sì, sì. Sì.